Sim, sim. É, eu gosto muito de sair pra comer também, né, acaba que, eh, final de semana, mesmo eu já f comprando a comida pré-pronta pra semana inteira, no final de semana eu gosto muito de sair pra restaurante e comer, então mas é isso, no final eu acabo gastando muito dinheiro, né, porque eu compro comida quase todo dia pra comer durante a semana, e final de semana, que é o dia mesmo que a galera toda sai pra curtir e tal, eu acabo gastando mais dinheiro. Então, realmente, né, levar isso em consideração pode me ajudar pra me motivar mais a querer cozinhar e e economizar um pouco de dinheiro.
Aham. Aham. Já é o Você pode outras coisa. Sim. Aham. Com certeza. Outra coisa outra opção, assim, que talvez sairia um pouco mais caro, mas também, tipo, pode te ajudar, é você ver se você encontra pessoas que fazem essas marmitinhas de comida mais saudável, tipo, comida caseira também. Eh, e aí você comprar no início para você.
É verdade. Eu nem tinha parado pra pensar nisso aqui, assim. Eu nem tenho contato de pessoas que fazem essa marmita, mas super posso procurar. É verdade. É verdade. E com certeza deve ter, né, sempre tem.
Aham. Instagram é um ótimo lugar para isso. É. Aham. Sempre tem. E, sei lá, compra 1 pra você provar, né, pra você também não, né, não comprar uma quantidade e o negócio ser ruim. E e você prova, e depe de é uma tática, assim, pra você tentar ser saudável. Não vai ser a mais barata possível, né. Não vai ser o preço de um mercado, mas você vai estar trocando.
Exatamente. E Sim. Sim. Mas já ajuda na parte da saúde. E é isso, eu sinto que eu comendo também essas comidas pré-po pré-prontas com tanta frequência está me prejudicando, eu tenho me senti sentido assim meu corpo mais cansado no sabe quando você se sente mal com o seu corpo?
Sim.

Tá, uma sugestão, assim, que eu posso dar para você que eu não tenho certeza se talvez possa funcionar, eh, você pegar, assim, fazer um planejamento para cozinhar de repente para 1, 2 semanas, não sei se você tem espaço suficiente para isso, de repente 1 semana, 5 dias, enfim. Eh, e e se planejar para ter essas refeições prontas para quando você chegar em casa, você só bota ali no micro-ondas, enfim, ter uns lanchezinhos, tipo, uns bolinhos congelados, uns uns muffins, então ne nessa correria você vai lá, tipo, bota no porque comer essas coisas processadas pode ser muito prático e gostoso e maravilhoso na hora, mas, assim, eh, essas comidas podem te deixar ainda com mais fome, elas não te saciam e não são saudáveis, né, a longo prazo você vai acabar sentindo aí na pele mesmo, desde ficando doente ou sei lá, não não estou praguejando nada, mas, assim, é o
Uhum. Sim. Sim. É, não, e e eu acho que, assim, antes, né, eu mudei de país para fazer essa pós-graduação e eu estou em um lugar onde os supermercados têm muita opção e é muito diferente do meu país de origem. Então eu entro em um supermercado com a cabeça, "Tá bom, essa semana eu vou comer saudável". Mas aí eu me deparo com tanta opção, pré-pronta, gostosa, eu vejo ali uma pizza congelada, eu vou na pizza congelada, eu vou no macarrão pré-pronto que eu acabo não conseguindo segurar essa tentação. Mas também, eu me sinto mal, por conta disso, porque eu vou lá, eu compro a comida pré-pronta não saudável, eu como essa comida, né, durante 1 semana, e aí chega depois e bate aquele sentimento de tipo, culpa, né, "Caraca, mais uma semana que eu não me alimentei bem, que droga". Então acaba sendo um ciclo vicioso que eu não consigo sair.
é o o que acontece. Hã. Hã. E você se sente assim também de provar? É. Hã. Imagino. É. É. Aham.